Да, к сожалению, это проблема действительно.
Это социальное времяпровождение. Мгм. Ну, слушай, а ведь, ну, в принципе, да, если вот собраться с друзьями, может быть, э, э, т телефон, там какие-то вещи можно использовать для совместного обсуждения, допустим, показать там: "Ой, ты видела, что там в "Тиктоке"?" Или вот что как-то так. То есть не каждый в своём, а, нет такого, что вы используете это как общую тему для обсуждения?
Бывает и такое, конечно, да. Там бывает об обсуждаем какое-нибудь видео виральное или там, не знаю, какое-то э, что-то из социальных сетей, какое-то фото кто-то из нас увидел. Да, то есть бывает. Ты я, например, говорю: "Ой, я такое не видела". И там моя подруга достает свой телефон и показывает его мне. Да, такое, конечно, случается. И опять же, после этого То есть мы показываем это друг другу, но потом не, ам, ну, как бы не зацикливаемся, что ли, на своем телефоне, ам, а просто продолжаем нашу беседу, получается.
Мгм. Мгм. Ну да, тут самое главное вовремя убрать, да, чтоб это был <chuckles> Если что-то обсуждать <chuckles> М. Слушай, ну а и в такие периоды, если ты сама замечаешь, что вот много времени проводишь в телефоне, как вообще на тебе это отражается? Ты з ну вот на самочувствии г этому Что ты вообще испытываешь по этому поводу?
Э, да, вовремя убрать соблазн. <chuckles> Да. А, вообще, а, ам, очень, м, скажем так, э, разные чувства бывают. Вот с одной стороны, мне всегда кажется, э, почему мне так хочется побывать в социальных сетях? Потому что, наверное, мне страшно, что я упущу что-то, что вот случится какая-то а, какое-то происшествие, какая-то новость, о которой все знают, а я об этом не знаю и я это пропущу. А, то есть у меня есть такой страх как бы. Э, с другой стороны М. Да, ам
Быть не в теме, да? Вз ц Когда такое ощущение, что что-то важное постоянно происходит, а за этим нужно следить.
Да, действительно. А с другой стороны, у меня иногда ощущение: лучше бы в то потраченное время то время, которое я потратила на социальные сети, на свой телефон, лучше бы я за это время, не знаю, почитала бы книжку, э, или что-то такое бы полезное бы сделала. Потому что, если так подумать, то это абсолютно, аб ну, абсолютная трата времени сидеть в телефоне. Я это прекрасно понимаю, но бороться с этим, скажем так, очень сложно. И поэтому, конечно, э, а, часто у меня возникает, э, естественно, чувство вины. Вот что, да, я могла бы заняться чем-то лучше. Я просто, эм
<chuckles>

Ну, я знаю, что, э, мне нужно дальше работать, потому что звонит вот этот таймер, и ты знаешь, что вот следующие 25 минут ты должен работать, ты должен фокусироваться. То есть к каким-то образом у меня срабатывает Наверно, я натренировала себя уже как, э, я не знаю, как собаку. <laughs> Я я не знаю, я пр как собака Павлова. То есть там как бы звонит вот реально, ну вот на этом после этого таймера, там звонит такой будильник громкий, и я просто знаю: "Так, сейчас я должна работать, сейчас я должна печатать для университета. И, ну, и я включаюсь в работу, скажем так".
Хм. <laughs> Как собака Павлова, да? <laughs> <laughs> А. <chuckles> Ну, слушай, здорово. А ты вот этот таймер еще для чего-то используешь? Или это в основном вот то, чтобы ограничивать телефон?
А, м Нет, это только вот для ограничения, для телефона, если честно.
Ну, потому что звучит как интересная вообще модель, да. Так вот какие-то ставить себе рамки, что-то полезное делать или, м, не знаю, мо неполезное, но в ограниченное время. М, может быть там спортом заниматься тоже вот так по по будильнику или там перерывы делать. Я знаю, что некоторые вот переры перерывчики Оно хотя у тя и получается перерывчик, да, таким образом?
Да. Да, именно. Н-да. Да, у меня получается 5 минут. А так, если бы у меня не было этой этого приложения, да, то есть я бы просто сидела бы бесконечно в телефоне и просто прокрастинировала бы и ни никакое и не работала бы, <chuckles> и никакого бы сдвига бы не было. <chuckles>
<laughs> Н-да. Ну, слушай, а было у тебя такое, что ты вот, не знаю, удаляла какие-то соцсети, например, или, ну что-то такое радикальное, если ты вот замечаешь, что: "Ой, ну, всё, это у меня отнимает столько времени".
У меня на самом деле было много раз такое, что я соцсети не в удаляла, но, например, в моем телефоне есть такая функция: ты можешь поставить себе таймер, на сколько ты можешь сколько часов в день ты можешь использовать определенную социальную сеть. Например, ты можешь только де э, 15 минут в день сидеть в "Тиктоке" или, э, не знаю, 10 минут в день сидеть в "Инстаграмме". Я пробовала такое, но мне это, если честно, не помогло. То есть я понимала, что я хочу опять, э, <chuckles> опять, э, зайти в эту социальную сеть, и я просто убирала этот таймер. То есть, ну
А. М. Н-да, да-да. Это, слушай, это как есть конфеты понемножку, да. То есть <chuckles> вот: купить большую шоколадку и разрешить себе съесть только 1 маленький кусочек. <laughs> Это редко кому удается, да?
<chuckles> Да, да. <laughs> Да, именно так и получалось. <laughs> Н-да.
Соблазн слишком велик. Ну слушай, а как ты вообще вот, м, ну, регулируешь вот это обращение, допустим, с соцсетями или с телефоном вообще, е когда ты общаешься с другими людьми? То есть ты там, не знаю, встречаешь друзей или там вот ф ну в каких-то таких социальных ситуациях, что ты делаешь с телефоном?